لا بصراحة ما ما فكرتش في فكرة إن أنا أعمل صندوق طوارئ أو إن أنا مثلًا آآ، يعني إن أنا أ أحط فلوس أو أحوّش مثلًا في حصالة زي ما أي حد بيحوِّش كده. <tsk> ما ما فكرتش أعمل حاجة زي كده. أقول لك على حاجة، أنا جِبت جِبت أخويا مرة قال لي: "هاتي حصّالة حوِّشي فيها." فسمعت كلامه جِبتها وحطيتها ونسيتها خالص، خالص، أنا ما ما فكرتش أصلًا. اللي هو <laughs> أنا بس باراضيك تمام عايز حصّالة هاجيبها لك، خدها. فهو قال لي: "لأ، ده ده ليكِ حوِّشي فيها."، قلت له: "تمام، ماشي، تمام."، وسِبتها وركنتها، وحتى مش ركنتها قدَّامي كده، أنا ركنتها فوق الدولاب، اللي هو مين اللي هيحوِّش؟ بجد ما ما بس فعلًا هي فعلًا فكرة غل آه، <laughs> مين اللي هيحوِّش؟ أنت ط <giggles>
آه. إيه. <laughs> أيوة. ما فيش تحويش آه. <chuckles> ابقى قابلني بقى. <laughs>